Hum.
É uma coisa muito maluca, assim assim, principalmente quando é verão é muito bizarro, você é convidado pra um jantar, e aí você chega no restaurante com sol a pino assim, sabe. De óculos escuro. <laughs>
<chuckles> E que horas que eles almoçam, a a, tipo, 11h, meio dia? Hã.
Eu acho que assim 11h, meio dia e, eh, e e eu imagino que o americano, assim, como muito europeu eles não fazem uma refeição no almoço, eles meio que comem um sanduíche, sabe.
Hum, certo.
Eh, eu como eu trabalho em casa, eu faço uma refeição, eu preciso de 2 refeições, assim, eu gosto de comer comida, no almoço e na janta. Posso até comer um sanduíche um dia, uma pizza ou outro na janta, mas assim, o meu normal eu gosto de comer legumes, eu gosto de comer salada, eu gosto de comer uma carne, eu gosto de fazer um prato, sabe. O café da manhã geralmente mais flexível, às vezes, eu até como só um ovo, 2 ovinhos cozidos ou mexidos, mas o almoço eu gosto de comer comida. E quando eu esqueço de comer, e aí eu vou almoçar às 16h, aí eu não tenho fome às 20h, vira um u uma bagunça de novo, sabe.
Uhum, uhum. Uhum, uhum. Hum, sim, sim. É, era isso que eu ia perguntar mesmo, né, porque se você come tarde, né, almoça tarde, aí fica difícil, eh, você jantar, né, ou você janta mais tarde ainda ou você não janta, né.
Fica. Exato, muitas vezes eu não tenho fome, aí eu fico meio que me obrigando a ir comer alguma coisa antes das 20h, às vezes, até sou um pouco mais flexível assim até umas 21h, mas eu já percebi que pra eu realmente ajustar e fazer direitinho essa coisa de manter as refeições no horário certo, acostumar o meu corpo a comer no horário certo, eu vou ter que ser um pouquinho mais, assim, séria com o horário do meu almoço, sabe.
Uhum. Uhum, uhum. É, com certeza, né, porque senão, eh, enfim, uma bola de neve vai levando, né, uma coisa leva a outra né aí fica complicado. E você sempre faz os as 2 refeições, você cozinha, assim, para o almoço você vai cozinhar uma coisa, para o jantar você cozinha outra coisa, ou você come uma comidinha parecida, já deixa pronto do almoço e pra janta, como é que funciona, assim, a eh, esse processo de cozinhar?
Exato, exatamente.